А ты знаешь, я бы хотела, м, с тобой обсудить, а, ну, такую неловкую, честно говоря, для меня тему. У меня немного не складываются отношения со моей с моей свекровью. И, э, ты знаешь, это не так, чтобы это сейчас, да, началось. Это продолжается уже на протяжении нескольких лет. А, не складываются они, вот, ты знаешь, м, банально на бытовых проблемах.
М. Мгм.
А, дело в том, что когда мы с мужем, ну, приехали в Италию, да, он сам итальянец, то, а, у них вообще здесь дом. И у его мамы, э, есть муж, и у мужа тоже дом. И, собственно говоря, она, а, съехала вот с этого дома к своему мужу, да, то есть всё, и сказала: "Живите тут, как бы, это ваш дом". Н-да. Ну и, собственно говоря, получилось так, что мы заняли этот дом и начали наводить, ну, как бы свой быт, как семья.
Мгм.
Вот. А с учетом того, что в этом доме было очень-очень много вещей, мне а, причем, вещей очень старых, то есть это, там, тридцатилетней давности, в том числе и мебель, м, то, собственно говоря, я решила это всё сменить, обновить, раз уж новая жизнь, да, придать, так сказать, дому новую жизнь.
Ого.
Но, а, в общем, она это не оценила с 1 раза, да, то есть, э, ей почему-то пришла в голову такая мысль, что, м, приводить свой дом собственный в порядок и с и как бы и создавать в нём уют я должна была, м, не то чтобы с её разрешения, да, а по её хотению и по тем характеристикам, как она это видит, как в доме должно быть всё обустроено, а потому что она считает, что её сын привык, э, к определённому, да, условию там жизни, и вот я должна это поддерживать. И ты знаешь, это до сих пор происходит в любых мелочах, что бы мы не купили, в том числе и продукты. И вот, ты понимаешь, у меня вот это, м, я не знаю, у меня это всё продолжается вот уже на протяжении нескольких лет, и я как бы хочу сохранить отношения, но у нас настолько разные взгляды вот просто на жизнь и на быт, что я даже не знаю, что делать.
Ну, я тя прекрасно понимаю, такая проблема насущная, а, и довольно-таки повседневная. Не зря, а, столько анекдотов и про тещ, и про свекрови, и вот про все вот эти вот межличностные семейные взаимоотношения. Вот, и особенно в твоем случае, когда есть, э, а, не только банальный вопрос таких людских человеческих взаимоотношений, но и культурная пропасть, э, потому что у вас, э, разное, э восприятие, разный бэкграунд, разное понимание того, что, я так понимаю, нужно и людям в, э, взаимоотношениях. И того твое понимание того, что нужно твоему мужу, и понимание свекрови, что нужно ее сыну, и вот, э, разногласия на фоне этого действительно, а, могут быть очень неприятными, и вот быть еще большим катализатором, а, к тому, чтобы взгляды расходились. Вот. И поэтому на фоне этого, а, у меня встречный вопрос. Э, у тебя с ней получалось выстраивать, э какие-то, ну, э, возможно, краткосрочно хорошие отношения или вот вы как, э, не понимаете друг друга, так и не понимали, так и не понимаете, или всё-таки помимо бытовых разногласий бывает такое, что вы на чём-то сходитесь?
Это точно. Ты знаешь, м, в большинстве случаев, а, мы обе, мы держим нейтралитет. М, ну то есть у нас нету вот этого милого общения, но у нас нету, э, там <grunts> повседневных, да, скажем так, скандалов, э. Она, кстати, живет очень близко от нас. То есть она нас очень часто навещает. То есть это, в принципе, ну, 2-3 раза в неделю она как бы приходит, да. Вот. Но у меня с ней вот таких конфликтов открытых, да, постоянных нету. То есть мы всё-таки стараемся держать нейтралитет.
Мгм. Но это уже неплохо.
А единственные моменты, когда у нас более-менее хорошие отношения- это когда мы идём вместе, ну, вот, в смысле нашими семьями, да, ну и там с друзьями, например. Мы выходим там в ресторан куда-то поужинать, м, ну или к нас там в гости, да, там приглашает, э, допустим, какие-то ещё и члены семьи, да, их, и мы идём вместе. То есть вот в таких моментах она как бы показывает себя, что мы в принципе в достаточно добрых отношениях, несмотря на то, что мы там не любезничаем, да, ну, она там может мне улыбаться. И я не совсем понимаю, м, н не могу я выигрывать роль, э, а, ну, вот ту, которую она играет на людях, да, что у нас хорошие отношения. Но, по крайней мере, вот только в таких, а, ситуациях, когда мы действительно, м, находимся на обществе, да, вот на на <chuckles> зрительском таком кругу, э, а, она себя ведет со мной, ну, типа хорошо, да, не могу сказать, что она там меня расцеловывает, да, но она как-то вот
Ну да.
вот, хорошо с так со мной ведет. Это самые лучшие моменты, о которых я те могу рассказать.
Ага. Ну, э это хорошо на самом деле, что человек не, а, выносит сор из избы и вот избегает, э, таких провокационных тем на людях. Это уже относительно неплохо, то есть он а, она не ищет такой открытой конфронтации, а это вот, э, она тоже, наверное, отдает себе отчет, что это ваш конфликт, а, и такое недопонимание скорее, и это уже неплохо. Это и вот есть, э, с чем работать и с чего начинать. Вот. Потому что з з
Я согласна, что это неплохо. Было бы хуже, да, если бы этот, э, а, сор из избы выносился, и еще и на людях она как-то пыталась доказать свою точку зрения, да, а, как бы при этом принижая мое мнение. Я согласна, что хотя бы такого не происходит.
Ну да, но вот при этом, всё равно, э, как ты сказала, а, живет она недалеко. Видитесь, э, вы относительно часто, как я понял. Вот, и всё-таки из-за того, что это, а, так или иначе член, э, семьи, и нужно поддерживать, э, близкие отношения и выстраивать что-то конструктивное и хорошее, а это, безусловно, а, проблема, которую стоило бы решить. Вот. Эн м, а ты не пробовала, а, пойти с ней на диалог и вот как-то обговорить, э, а, ваши культурные различия и вот разные взгляды на одни и те же бытовые вещи? И вот, возможно, как-то прислушаться к друг другу и не то чтобы прийти к компромиссу, а прийти к тому, что у вас разные взгляды, и вот просто принять, а, <grunts> эти различия друг друга. Или вот не было такого?
М, да, м. Ты знаешь, в первое время, когда, ну, то есть мы только, да, там знакомились друг с другом, а, я больше шла на компромиссы, понимая, что она меня не знает, да, я ее тоже не знаю. То есть с моей стороны я больше как бы пыталась узнать. Плюс я, м, естественно, я не хотела, я и не хочу портить, а из-за нее, да, как бы в том числе отношения с моим мужем, да, каким-то образом. Либо их отношения между мамой и сыном. Естественно, я, м, шла на компромиссы. Я старалась понять, что она хочет от меня, по крайней мере. Но, ты знаешь, я не могу, э, полностью принять ее позицию, потому что доходит до таких мелочей, что вот она приходит, да, у нас есть, ам, прям такой, ну, как сказать, это не кладовка, ну, помещение, где мы храним, а, ну, вот овощи, фрукты, в общем, всю еду, которую мы покупаем, да. То есть это такое прохладное место, м, где мы круглогодично храним вот эти все наши продукты. И, ты знаешь, вот она может зайти, просто проверить, что там, потом позвать меня и начинать задавать мне вопросы: "Зачем я это купила?" То есть, понимаешь, вот, вот с таким я, например, я не готова мириться. И как бы я ей ни говорила, и я иногда единственное, что я пытаюсь привлечь мужа и сказать: "Слушай, иди ты, потому что она будет спрашивать это всё, я уже знаю. Иди ты, отвечай на этот вопрос, потому что вообще ты это всё купил в магазине". <chuckles> И вот, ты знаешь, я как бы пыталась это всё проговорить. В чём-то я готова пойти на компромисс не потому, что я согласна, да, а вот как ты сказал, принять эти различия и как бы просто
Ну, конечно. <laughs> Ого.
ну, ни не доводить дальше, да, до какого-то конфликта. Я готова закрыть глаза и принять её позицию. Но не ту позицию, которая мешает мне просто жить. Вот простой жизнью без создавания проблем на пустом месте.
Ну, вот да, э, действительно такая гиперопека, особенно уже в во взрослом возрасте, когда и получается, свекровь, э, уже в таком, ну, можно сказать, преклонного возраста, и и, й ее сын уже взрослый человек, а всё равно приходить и проверять там, какие продукты, а, куплены, или там вещи, или как, э, как расставлена мебель в квартире. А, это действительно, а, ну. Мне тоже тяжело это понять, но. А, в а, муж, э, он, э, на чьей больше стороне? Или вот он так балансирует, он, э, больше склоняется, э, ну? Я так понимаю, если, э, у вас в доме всё расставлено, вот допустим, планировка, а, так, как, а, ты выбрала с мужем, а, то, соответственно, а, он не против, а, того, какие продукты ты покупаешь и какая у вас обстановка в доме.
Чересчур г нам. Э, ты знаешь, э, по поводу обстановки в доме. Конечно, он не против, потому что мы совместно, да, это всё обсуждали, мы совместно это всё покупали, выбирали. Конечно, да и вообще избавиться от, э, вещей кот тридцатилетней давности, какие-то шкафы, знаешь, от них, в принципе, пришло время, м, э. Просто как бы это, э, должно было сделать. В общем, она считает, что она должна была с нами ехать и выбирать это всё. Неважно, даже если бы мы всё выбрали то же самое, она должна была поставить галочку, она считает, м, вот. А ему всё нормально, и он вообще у у него нету никаких претензий. Он, как ты сказал, балансирует, да. И здесь кто 1 перетянет его на свою сторону, ну, вот, грубо говоря, да, а, с тем он и не то, что соглашается, но он так старается замять ситуацию в пользу того, кто вот 1 донес ему. Но, естественно, я это уже поняла, и я как бы стараюсь на опережение работать, и, ну, мне как бы легче, да, доступ, э, у меня есть к нему постоянный, поэтому я как-то вот, ну да, с помощью мужа тока и выхожу из таких ситуаций.
Ам, ну, действительно, а, ну, раз, э, вы с мужем <chuckles> счастливы и договариваетесь, и всё-таки это ваш с ним дом, а, то, я думаю, действительно, единственное, что остается, это просто, э, мириться, а, тебе со свекровью, и ей с тобой, и как бы вот расставить, э, простые границы и действительно не выносить это, не выносить сор из избы, и вот как-то притереться друг к другу. Э, это, мне кажется, единственный вариант, который остается.
А, спасибо, что выслушал меня и дал поддержку.